Ja, sag mal, die Technik, die wird ja immer besser, ne? Und wie nutzt du denn die Technik fürs lebenslange Lernen?
Hm. Mhm. Also, ich würde jetzt einfach mal „Technik“ in dem Fall ganz pauschal durch „Internet“ ersetzen als Begriff.
Mhm.
Ähm. Un und das das ist 'n Ding. Ich meine, das das Internet ist das glaube ich, das Thema unserer Generation, <chuckles> dieses Jahrhunderts. Diese diese Revolution ist, ähm, wahrscheinlich na, sie ist einmalig in der Geschichte, was es mit uns macht, und sicherlich klar, es gibt natürlich auch viele viel, viel, viel Veränderungen, auch Themen. Aber ich merke, es gibt wirklich Momente, wo ich mich hinsetze und mir bewusst mache und dankbar bin für das Internet, weil es so viel aber man kann natürlich auch viel Quatsch machen übers Internet aber so viele tolle Dinge gibt zu lernen, auf die du noch vor jetzt lass mich rechnen
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Hm.
also, sagen wir mal 25 Jahren o oder 30 auf jeden Fall 25 Jahren, einfach die Möglichkeit nie gegeben hätte, und wo es vielleicht Jahre gedauert hätte, um man vielleicht wohin hätte reisen müssen, um in 'ne Bibliothek zu kommen um oder 'n bestimmten Lehrer zu begegnen, was du heute mit 2 Mausklicks schaffst, ja, oder 'ner Google-Suche und 'n Mausklick. Ah, das ist schon spektakulär.
Mhm. <chuckles> Ah, okay. <chuckles> Ja, klingt auch super spektakulär. Also ne, du hast ja jetzt schon bewusst angesprochen, diese Globalisierung, dass du halt das Wissen irgendwie so ‘n bisschen dort gesammelt hast. Ja, welchen Einfluss hat das denn?
Ja. Also ich habe riesengroße Freude daran
Mhm.
an Onlinekursen teilzunehmen.
Cool.
Ich habe gar nicht genug Zeit, manchmal auch nicht die Ressourcen, um alles jeden Kurs mitmachen zu können, den ich gerne machen würde, aber ich glaube das Erste was ich angefangen hatte, habe ich ganz also jetzt, heute, ‘n bißchen älter, reifer aber, wo ich glaube ich der erste Kurs den ich online mitgemacht habe, ich meine, das war ‘n Dating-Kurs. <laughs> Ja, ich meine, die Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein. Was macht man erstmal junger Mensch und was denkt man dann als Erstes, dann ist es, ähm, der 1. Kurs der mich interessiert hat, aber es hat sich
<chuckles> Ja, warum nicht, ne? <chuckles> <giggles> Ja. <chuckles> Okay. Okay, wie kann man sich das vorstellen? Also, war das so ‘n Dating-Coach, der dann gezeigt hat wie man irgendwie Frauen anspricht oder was was kann man sich unter Dating-Kurs vorstellen?
Ja, genau, also einfach wie man besser in Kontakt kommt oder, äh, ich sage mal, äh, Unsicherheiten im im der Kontaktaufnahmen, im Dating Prozess zu überwinden und das ‘n bisschen besser zu verstehen, weil, ähm, wer hat da keine Schwierigkeiten und ich habe meine gehabt. Ich hatte auch mein Erfolgs-Erlebnis, aber das war damals ‘ne ich muss schon sagen, es war ‘ne Not, ich bin jetzt im Rückblick damals war mir das sehr, sehr wichtig, heute weiß ich nicht, ob ich, ähm
Mhm. Mhm. Mhm.
noch noch den Prinzipien folgen würde. Das das hat aber was mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun.
Mhm. Mhm. Ja gut, man entwickelt sich weiter, nicht alles, was man irgendwann mal lernt, ähm, muss ja immer für die Ewigkeit Bestand haben. Ähm, aber man nimmt ja trotzdem was mit. Äh, ja, würdest du denn trotzdem sagen, dass du in dem Kurs insgesamt, äh, viel gelernt hast?
Ja. Damals hat mir das wahnsinnig viel gegeben, einfach weil‘s mir auch ‘n ganz äh, viel, viel besseres Verständnis gegeben hat, aufmerksam zu werden auf das, was ich eigentlich mache, aber ich verfolge heute nicht mehr die gleichen die gleichen Lebensziele. Ne, damals war das in meinen 20ern, da war das total aufregend. Klar, Frauen kennenlernen, why not? So, und, ähm und davon viele möglichst, so, ja? Und, heute interessiert mich das halt überhaupt nicht. Also, Frauen interessieren mich noch, ja, aber ich suche einfach ‘ne ganz andere Sache. Ich suche keine schnellen Kontakte und ähm, dafü dafür brauche ich die Ansätze, die da vermittelt wurden, die brauche ich nicht. Allerdings ‘n bisschen was was ich mitgenommen habe, was mir damals geholfen hat, war, ähm, ein ‘n bisschen weniger die Frauen vom Podest zu nehmen und ‘n durchaus selbstbewusster als Mann aufzutreten. Das hat mir geholfen. Das habe ich mir glaube ich, auch bis heute
Mhm. Mhm. <chuckles> <giggles> Mhm. Mhm. Mhm.
bewahrt.
Ja, sehr schön. Also, dann hast du ja auf jeden Fall was mitgenommen. Und was genau ist jetzt der Unterschied dazu, wenn du jetzt zum Beispiel live, hm, wirklich persönlich vor Ort 'nen Termin zu dem Thema gehabt hättest? Was wär jetzt äh, was sind da so für dich die Unterschiede, dass das jetzt online geht?
Mhm. Also, wahrscheinlich hätte ich den Termin überhaupt nicht wahrgenommen. Ich wohne hier relativ provinziell, ist nicht komplett aufm Land, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es in meinem unmittelbaren Umfeld ein einen, ähm so 'n Kurs gegeben hätte. Ja, wenn der jetzt überhaupt noch interessant für mich wäre. Und ich kann, glaube ich, auch sagen ich g glaube ich meine der dadurch, dass der Kurs online war der war es gab so 'n paar Live äh, Frage-Antwort-Sessions, aber der größte Teil, der war das waren Videoaufnahmen. Der war schön strukturiert und man konnte es im eigenen Tempo sich die Videos und die Materialien anschauen, die Übungen und so weiter machen. Und dadurch, dass der dieser Kurs, ähm, äh, so leicht zu vervielfältigen waren im Grunde, außer wahrscheinlich Serverkosten, glaube ich, einmal produziert. Es war ja noch nicht mal Videokassetten oder CDs oder Buchmaterial notwendig, ja. Dadurch hat konnte natürlich der Kurs sehr, sehr viel günstiger angeboten werden, und vielleicht hätte ich mir den Kurs a unter anderen Umständen als Live-Event gar nicht leisten können.
Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm, okay, also das ist ja schon mal was wir lernen, ne? Also dass du da sagst, du lernst andere Dinge oder mehr Dinge vielleicht sogar. Ähm, was würdest du sagen, wie, also, ne, von der von der Art und Weise, wie wir lernen, wie hat da was hat da die Technik verändert?
Also, es ist wirklich ‘n ‘n Merken, was für mich ‘ne Wahrnehmung früher waren Schulen oder offizielle Bildungsinsti die haben natürlich Institute wie Universitäten oder Hochschulen, äh, war in der Regel der oder Fachhochschulen, das war der Ort, wo es überhaupt Bildung zu holen gab. Ja?
Mhm. Mhm.
Un natürlich hat das auch Vorteile, ne, man hat ‘n direktes in der Regel hat man direktes Gegenüber, die Prüfungen, die man ablegt, äh, geben auch ‘ne gewisse Bestätigung über den eigenen Lernfortschritt, die eigene Kompetenzfeststellung, das ist was unglaublich Wertvolles und man hat natürlich auch ‘n direktes, soziales Umfeld. Äh, da gibt's sicher da gibt's Abstriche. Nicht, dass es nicht ersetzbar wäre durch, äh, Online-Angebote, aber ganz viel von den Online-Lernangeboten, die ich nutze, ne inzwischen ganz andere Sachen als, äh, Online-Dating in der Hochschule musst du das nehmen, was es gibt, und vor allem, du musst es dann nehmen, wenn es es gibt. Das heißt, 10:00 morgens ist beispielsweise Dienstag die Vorlesung, so, und entweder bist du da oder das hast du verpasst, kannst vielleicht noch deinen Kommilitonen danach fragen, ob er sich gute Mitschriften gemacht hat, aber du bist einfach an das an das stehende Angebot gebunden. So, bei Onlinekursen kann ich mir alles selbst zusammenstellen, ja, und ich bin ich kann das zeitunabhängig in meinem eigenen Lerntempo lernen, zu Zeiten, die für mich günstig sind und das ist definitiv ‘n riesiger Unterschied, der durch die neue Technik ermöglicht wurde.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Hm. Hm, also du Mhm. Mhm, also du beschreibst das quasi so, äh ja, <chuckles> das Internet ist quasi Streaming für Lernen in dem Sinne.
Wenn man es so nutzt. Man kann natürlich auch den ganzen Tag sich irgendwelchen Mist auf YouTube reinziehen <laughs> und dann hat man vielleicht nicht das ganze Potenzial des Internets ausgenutzt. Aber dieser Lernaspekt, das ist definitiv ein ein kultureller und zivilisatorischer Fortschritt ohnegleichen.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Hm, aber dieser Ablenkungseffekt kann der nicht auch dazu führen, dass man insgesamt vielleicht weniger lernt, als man jetzt zum Beispiel in ‘nem Buch, was man vielleicht wirklich konzentriert gelesen hätte, mitgenommen hätte?
Also, ich denke, meine Meinung dazu ist, dass das persönlichkeitsabhängig ist.
Mhm.
Ähm, das würde ich nicht der Technik zuschreiben.
Okay. Mhm, also, wer damit lernt, okay. Also, das „Wie”, das „Wo” und das „Wer” hätten wir geklärt. Das „Wann” hast du ja auch gesagt, ist jetzt total flexibel. Ähm, ja, okay. Äh, das ist natürlich super spannend. Orts äh, unabhängig hast du ja auch schon gesagt. Das sind ja auf jeden Fall viele Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, gibt's denn noch Sachen, die du bewusst und gerne offline lernst?
Mhm. Ich habe, ähm, jeden Abend 'n Buch bei mir mit im Bett.
Mhm.
Absolut. Ich bin lebenslanger Leser und abgesehen davon, dass es, ähm, der Schlafhygiene nicht guttut, sich äh, vorm Einschlafen noch zu lange jetzt in den Bildschirm zu gucken, ähm
Mhm.
m mag ich das auch fürchterlich gerne. Und ich denke, das Lesen schult den Geist auch noch mal auf 'ne andere Art und Weise als das Betrachten und Zuhören von Videos, weil der g gei der Geist ganz anders aktiviert wird, das das Mitdenken müssen, Argument oder längeres Argument, logisch nachzuvollziehen, das, äh, findet dann eben über die Leseleistung statt.
Mhm. Mhm. Mhm. Findest du, das macht, jetzt mal unabhängig von also, ne, du hast ja schon Schlafhygiene angesprochen, aber findest du, das macht ansonsten vom Lernen per se, äh, ‘n Unterschied, ob man digital oder analog liest, also so was wie E-Books oder so?
Mhm. Mhm. Hm, tatsächlich habe ich noch nicht mich an das E-Book-Lesen gewöhnt.
Mhm.
Es mag daran liegen, dass ich keinen reinen E-Book-Reader habe, sondern wenn das stattfindet, dann über ‘n doch relativ kleinen, äh, Smartphone-Bildschirm.
Mhm. Ah.
Und, das ist nicht so angenehm, wie ‘n analoges Buch in der Hand zu haben. Und, ähm, Lesen am Computerbildschirm ist natürlich auch mit dem es ist ‘n anderes Lesen, ich könnte da, glaube ich, nie so geduldig 50, 60 Seiten am Stück lesen, wie wie wenn ich das tue, wenn ich ‘n Buch in der Hand habe. Ich kann ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt ‘n ob das allgemein noch andere Effekte auf d das Lernerlebnis hat. Dazu kann ich leider wirklich nichts sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Und, jetzt ist es ja so, ja, im Internet kann ja eigentlich jeder irgendwas posten. Wie unterscheidest du denn im Internet, was denn wirklich ‘ne vertrauenswürdige Quelle ist?
Ja gut, das geht ja jetzt noch mal sehr viel weiter, glaube ich, als die als das reine Lernen, wenn ich 'n, äh, Studienprogramm habe oder 'n Lernprogramm oder 'n Coaching-Programm zu 'nem bestimmten Thema. Dann gibt's ja doch in der Regel sehr detailliert aufgebaute, äh, Verkaufsseiten, ja, und die häufig häufig haben grade Online-Lernkurse auch, äh, 'ne Geld-zurück-Garantie. Das heißt, man muss die das Programm nicht wird teilweise auch ausgenutzt, ja, ähm, aber man muss die Katze nicht im Sack kaufen. Oft gibt's die Möglichkeit, du kaufst 'n Programm
Mhm. Mhm. Ah, cool. Mhm. Mhm. Mhm.
und du hast dann einfach die es gibt unterschiedliche Dauern. Ich habe das mit 14 Tagen, manchmal 3 Tagen, manchmal 60 Tage sogar erlebt, dann manche. Das ist natürlich 'n Marketingding. Die berechnen das, die wissen, am Ende lohnt sich's doch mehr, die Garantie zu geben, als die Verluste haben. Und die Möglich i ich schaue einfach in das Programm rein und dann stelle ich ja relativ schnell fest: „Deckt sich das mit meinen Erwartungen?” Ja.
<chuckles> Mhm. Jetzt jetzt hast du ja so diese dedizierten Lernprogramme angesprochen, aber wenn man was im Internet lernen will, machst du gar nicht so diese klassische Recherche, dass man da irgendwie, ne, vielleicht auf Webseiten sich einliest oder ja, ne? <chuckles> Man kennt ja auch zum Beispiel, ne, von Wikipedia bis was auch immer solche Sachen. Also, das nutzt du gar nicht?
Ja. Ja. Ne, Wikipedia findet immer wieder mal statt, ja klar. Also, als 1. Bezugsquelle ist Wikipedia doch häufig wenn ich jetzt irgend 'n Begriff habe was war kürzlich gewesen? Da hatte ich mich interessiert für für eine Figur der griechischen Mythologie. Ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Das ist 'ne Figur, die hat 'n Pferdekörper und 'n Menschen also 'n Pferderumpf und 'n menschlichen Oberkörper.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, Minotaurus?
Das ist 'n Stier. Das ist 'n Stier. Ne, es ist es ist 'ne andere Figur. Vielleicht komme ich noch auf den Namen. Ne, und als ich das als ich diesen Namen gehört hatte und eben nicht mehr genau zuordnen konnte: „Was ist das?” So, dann ist für mich beispielsweise Wikipedia immer erst meine 1. Bezugsquelle, wo ich 'nen groben Überblick bekomme. Wobei ich muss auch sagen, oft sind die Wikipedia Artikel heute so lange umfassend, dass ich gar keine Geduld mehr habe, das bis zum Ende zu lesen. Und ich suche dann mir so bestimmte Stichworte raus und das ist dann häufig für mich 'n Bezugspunkt, weiter zu recherchieren. Das Gleiche spiele ich durch bei ich gebe das auch mal ein, okay, bei YouTube, hm, gibt's dazu 'ne de 'ne Doku oder vielleicht 'n Vortrag oder eben auch bei Google und
Ja, ja, okay. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
häu häufig ist es Blech, ja, und das verfolge ich nicht weiter, und manchmal sind echt gute Fundstücke dabei.
<chuckles> Mhm. Hm, okay, aber ich mein, auch auf Wikipedia, kann ja theoretisch jeder was posten. Das wird zwar so 'n bisschen moderiert, aber 'ne 100 % Garantie hast du da auch nie. Ja, wie würdest du mit diesen Informationen umgehen? Die sind ja auch nicht wirklich verifiziert.
Ja. Mhm. Ja, einfach mit Vorsicht genießen, ne?
Mhm.
So ich ist jetzt nicht für mich die Bibel, die die absolute Wahrheit darstellt, ja? Ich bin da relativ gelassen, was das anbelangt.
<laughs> Mhm. Okay. Nutzt du auch so was wie Lern-Apps? Das ist ja auch immer mal wieder, äh, sehr trendy.
Wüsste ich jetzt nicht genau, was du meinst? Kannst du wahrscheinlich nicht, weil sonst wüsste ich es, ne? <laughs> Offensichtlich. Doch, ich hatte mal tatsächlich so 'ne wo habe ich was gelernt Ähm, das war aber auch so als Probe
<laughs> Wahrscheinlich schon. Ja, dass man jetzt irgendwie, ähm Ja, Doktor Kawashimas-Gehirnjogging oder so was gab's doch mal. <chuckles>
Nein, nein, das mache ich nicht. Ich habe mal, glaube ich, so 'ne Sing-App hatte ich mal 'ne Zeit lang, so 'ne Testvariante, 7 Tage Probevariante ausprobiert. Das hat noch Spaß gemacht, ja? Das war so 'ne, ähm äh, d da ging's um die Tonhöhe treffen. Ich hatte so 'n bisschen angefangen, singen w zum Chor angemeldet, n und da hat man so 'n so 'n Balken bekommen, der hatte 'ne bestimmte rü Tonhöhe repräsentiert und wenn man ins Mikrofon gesungen hat, wurde dann quasi die die Stimme angezeigt, ob das die richtige Tonhöhe trifft. Das war 'ne Spielerei. Ich habe das nicht tiefer verfolgt, aber ich glaube, das war die einzige echte Lern-App, die ich mal verwendet hatte, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ach, cool. <laughs> <chuckles> Ja, sogar ziemlich, äh, praxisnah diese Lern-App. Also da, äh, muss man sagen, die Digitalisierung ist bei dir ja wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Äh, war auf jeden Fall super spannend, deine Meinung zum Thema zu hören.
Mhm. Ja, gerne, schön Also, vielen Dank auch für die interessierten Fragen.
<chuckles> Ja.